हाँ, बिल्कुल अभी कुछ समय पहले देखिए मैंने एक आईफ़ोन लिया था तो उसकी वजह से देखिए गाँव में तो एकदम बिल्कुल हो हो गया था। अब उनको क्या पता कि ये आईफ़ोन जो है मैंने ये तो 55 हज़ार का लिया था। उनको तो आईफ़ोन का मतलब यही पता है कि डेढ़ लाख सीधा 1 डेढ़ लाख का फ़ोन है। उनको तो बस यही पता है, पता नहीं किसने बताया है उन लोगों को। पर मैं गया सीधा देखिए 1 दिन क्या हुआ कि जब मैं लेकर गया तो पहले तो मैंने बताया भी नहीं था किसी को कि मैंने फ़ोन लिया है। मैं गया घर लोग इतने सारे इकट्ठे हो गए 10-15 मेरे घर में ही। मैंने कहा क्या हो गया यहाँ पे, कुछ डेथ तो नहीं होगी किसी की ये इकट्ठे क्यों हुए इतने सारे लोग। वो आते हैं, मैंने इनको हे हेलो हाय करी तो वो सीधा मेरा फ़ोन फ़ोन दिखा, फ़ोन दिखा मैंने कहा क्या हो गया भाई इनको ऐसा। मेरे को लगा आज तो मैं पकड़ा गया ऐसा क्या कर दिया मैंने जो पकड़ा गया फ़ोन दिखा, फ़ोन दिखा कह रहे अच्छा फ़ोन है मैंने कहा रोब अरे! क्या ही कहूँ।
हुँ। <chuckles> अरे! हुँ, हुँ, हुँ। हुँ, हुँ। पैसा हाँ। अच्छा। <chuckles> हाँ जी। और आपके घरवालों की क्या प्रतिक्रिया थी आपके इतने महँगे शौक पर? उन्होंने ये नहीं कहा कि पैसे बर्बादी होती हैं ये सारी चीज़ें? क्योंकि देखिए सलाहें बहुत देते हैं जब कभी ऐसा हो जाता है ना कि हम कुछ महँगा ख़रीद लेते हैं। तो अक्सर हर घर में ये होता है कि वो बताते हैं कि क्या इसके फ़ायदे हैं, क्या नुक़सान है। तो आपके घर वाले भी बता रहे थे आपको?
हुँ, देखिए हर घरवालों की परिस्थिति सेम होती है, ये ये तब होती है जब घर वाले ना खुद पैसा दे रहे होते हैं। तो मेरे घरवालों ने पैसे नहीं दिए थे। तो इसलिए उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि चाहे तुम करोड़ की चीज़ भी ले लो, फ़िर इतनी ज़्यादा। तो उनका वही है कि अपने पैसों से ली है तो फ़िर ठीक है, हमें कोई दिक्कत नहीं है। तो उन्होंने कुछ नहीं कहा कि इतना तो उन्होंने तो वो खु उल्टे ख़ुश हो गए कि अरे! तुम फ़ोन भी ले सकते हो अपने आप से। मैंने कहा तो और क्या, तो फ़िर वही है कि वो तो इतना मतलब उनका नहीं, बिल्कुल न्यूट्रल था कि ना ख़ुश थे, ना दुःख थे, कुछ नहीं था उनका मैंने कहा ठीक है, ले लिया, ले लिया। पर जो लोग थे वो देख रहा था मैं कि अरे! उनको मेरे शौक़ से ज़्यादा तो उनको ज़्यादा ख़ुशी हो रही थी। 1-2 तो मेरे को कह रहे हैं कि हम तो देखिए अभी लाल साड़ी पहन के या बिल्कुल सूट-वूट पहन के आते हैं। हमारी एक फ़ोटो खींच लो मैंने कहा अरे! रुक जाओ ज़रा डीएसएलआर नहीं है ये।
हुँ, हुँ। <chuckles> <chuckles> हुँ, हुँ, हुँ। बढ़िया। उ, जी। <chuckles> हुँ। अरे! अच्छा जी। देखिए, ऐसे होता है जब अ, कभी-कभी अ, आप कुछ ऐसा कर लेते हो ना कि लोगों को लगता है ये बड़ा बहुत बड़ा शौक है, ये बहुत मुश्किल होता है करना। अच्छा, आज आपके जितने भी शौक आप अपनाते हैं अपने जीवन में। तो जब आप देखते हैं पीछे मुड़कर, तो आपको लगता है कि इन शौकों के कारण आपकी ज़िंदगी में कोई बदलाव आया है? आपकी सोच या आपके काम पर कोई असर पड़ा है इसका?